Ừm, đến tầm cấp 3 đó thì mình bắt đầu có những cái sự ảnh hưởng từ những cái người nổi tiếng và cái tầm cấp 3 của mình á thì, ờ, mạng xã hội nó nổi hơn nè, cho nên là mình dễ thấy những cái hình của những cái minh tinh mà ngôi những ngôi sao mới nổi đó, đặc biệt là từ Đài Loan rồi từ Hàn Quốc nè. Đó, thế là mình cũng mặc đồ giống như họ.
Ừm. À. Thích mặc đồ theo nghệ sĩ, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi, thường lúc cái giai đoạn đó bên Hàn Quốc nó rộ lên một cái trend là Ờ, mặc 1 cái áo tay dài ở bên trong và mặc 1 cái áo thun tay ngắn ở bên ngoài, kiểu layer 2 lớp á bạn, nhưng mà, kiểu, mình mặc
À, áo mà layer 2 lớp rồi 2 cái màu nó, ờ, bổ trợ lẫn nhau, đúng hông?
Ờ. Đúng rồi, rồi cái áo tay dài ở bên trong á là nó phải sọc, sọc, sọc nè nha, rồi ở ngoài là một cái áo cũng là màu nổi nổi, nhưng mà nó không có phù hợp với lại thời tiết ở Việt Nam một chút xíu nào luôn, tại mình mặc ở trong miền Nam nữa. Ờ, nó rất là nóng luôn á, nhưng mà hồi đó nghĩ vậy là ngầu lắm nha.
<laughs> Nghe là hơi nóng rồi đó. À, hông biết là bạn bạn cũng thử mặc rồi mà cảm thấy hông có hợp nè, đúng hông? Hay là do thời tiết thôi?
Ừm, hông phải hông hợp nhưng mà nó Đẹp. Vào cái độ tuổi đó của mình là tầm, ờ, cấp 2, cấp 3 đó, thì mình thấy như vậy là đẹp, mình thấy như vậy là ngầu, kiểu như là, mình muốn mặc theo các idol nè và xung quanh mình mọi người, ờ, kiểu các cái bạn mà chất chất đó là cũng hay mặc cái kiểu đó. Đúng rồi, cho nên là mình cũng phải có những cái đồ như vậy để mặc cho giống mọi người.
Ừm. <laughs> Mọi người ai cũng mặc luôn, sợ bỏ lỡ, đúng hông? Ừm. Ừm, thì hổng biết là, à, cái lúc đó, lúc năm cấp 3 đó chưa tìm được cái, à, phong cách, ừm, ăn mặc cho phù hợp nè, và thường thường là thích, à, mặc theo nghệ sĩ mặc theo, à, mọi người nè, à, mà hổng biết cái mốc nào á mà khiến bạn, ờ, có cái nhìn về thời trang mà thay đổi rõ rệt luôn hông?

Ừm, từ nhỏ tới giờ là phong cách của mình thay đổi liên tục theo thời gian và theo cái quá trình mà mình mình lớn lên và mình trưởng thành luôn đó. Và hiện tại thì mình đang khá là ổn định với lại ừm, mình đang khá là ổn định với lại cái phong cách, ờ, thanh lịch văn phòng mà hiện tại phù hợp với lại cái độ tuổi cũng như công việc của mình.
Ừm, ng ừm, trưởng thành. Ừm, nghe cũng hay ha, là từ từ cũng mặc là đẹp hơn, là có tìm được cái phong cách mà hợp với bạn rồi, đúng hông?
Ừm, chính xác.
Mà hông biết á là lúc nhỏ á là thường là bạn tự lựa đồ mặc nè hay là ba mẹ mặc rồi, à, cái lúc đó thì thường hay mặc những cái gì và cũng thay đổi ra r ra làm sao nè?
Ừm, từ lúc mà mình còn nhỏ á thì mình không có quan tâm gì tới thời trang hết. Kiểu như là, mẹ mình mua cái gì cho mình thì mình chỉ mặc cái đó thôi thì thường mẹ sẽ mua những cái mà màu sắc. Ừm, mẹ sẽ mua những cái mà màu sắc rất là sặc sỡ nè, kiểu như, màu hồng á thì là phải là màu hồng đậm nè, màu vàng á thì phải là màu vàng tươi và mẹ thường hay chọn những cái họa tiết nó, kiểu, dễ thương, dễ thương, kiểu như là, quần áo trẻ em á, con gấu, con thỏ, đúng rồi, những cái màu sáng.
Ừm, mua gì mặc nấy luôn. Ừm. Những cái màu sáng, đúng hông? Những cái màu sáng nè, con gấu, con thỏ, rồi cái bông nữa.
Đúng rồi, nhất là cái bông đó, cái bông là rất là nhiều bông luôn, ba lô cũng có cái bông rồi đi giày thì cũng có cái bông. Nói chung là lúc đó là mẹ mình chọn cái gì là mình sẽ mặc hết và cũng không có ý kiến kiến, hay là muốn mua mặc đồ theo cái gu của mình, tại vì lúc đó mình chưa có định hình phong cách gì hết.
<chuckles> Ừm.

Có nha, có một lần mình đi uống cà phê với lại bạn của mình, xong rồi bữa đó mình đã thử một cái áo đầm của người người người khác cho, có nghĩa là mình được tặng cái áo đầm đó, nhưng mà mình muốn mặc thử xem sao nhưng mà, kiểu, cái màu đó nhìn nó hơi dừ á bạn, kiểu, nhìn nó hơi dừ xong rồi nó có mấy cái hoa hoa nhìn nó cũng hơi sến nữa, thì mặc ra thì bạn mình cũng hơi ghẹo ghẹo mình một xíu làm mình hơi quê nhưng mà mình hiểu là bạn mình cũng hông có ý gì đâu. <chuckles> Nhưng mà bạn nói, kiểu như là, "Ủa? Hôm nay, mày đổi phong cách hả?"
Ừm. À, được tặng. <laughs> <chuckles> Chắc là nó hổng hợp với bạn lúc đó thôi. Ừm.
Ừm. Kiểu như: "Hôm nay, mày, ờ, đổi phong cách hả?" đó, thế là mình cũng hơi mắc cười, nhưng mà bạn mình thì mình biết là bạn chỉ giỡn thôi chứ cũng không có ý, gọi là, quá là tiêu cực với mình.
Ừm, chắc là tại vì cái lúc đó, thấy cái hình ảnh bạn nó lạ lạ so so với thường ngày á, cho nên là chỉ, a, nói những cái câu như vậy thôi, ừm, hoặc là nó cũng không có hợp với bạn lắm. À, mà hổng biết á, dạo gần đây á, thì ai ảnh hưởng cái gu ăn mặc của bạn nhất hay là, à, thường là bạn chỉ mặc những cái bộ đồ mà bạn, ờ, ờ, tự chọn thôi.
Chính xác luôn. Ừm, thông thường á, bây giờ á, là mình đã trưởng thành hơn hơn hồi trước nhiều rồi và có những cái chính kiến riêng nữa, mình hổng có còn như mình của hồi cấp 2, cấp 3 mà chạy theo idol, chạy theo mốt này kia, cho nên là mình sẽ, ờ, chủ yếu dựa vào những cái sở thích và cái sự lựa chọn cá nhân của mình. Và mình thích mặc cái kiểu nào á là mình cứ hay mặc đi mặc lại nè, đặc biệt là những cái shop ruột thì lâu lâu là mình cũng hay thăm thuốc hay là nó có ra mẫu nào mới hông? Đó, tại vì thường những cái, ơ, shop ruột á thì, kiểu, cái dáng đồ nè rồi cái kiểu của nó sẽ na ná, na ná nhau và nó sẽ phù hợp với mình á.
Ừm. Ừm, là theo cá nhân bạn luôn. Ừm. <chuckles> Ừm, hợp lý. Ừm, thì thiệt ra cái cách của bạn á là đã hợp cái gì rồi nha, thì à, hay thử đi thử lại cái, ơ, cái shop đó, đúng hông? Tại vì cái shop đó thường thường sẽ ra những cái mẫu na ná, na ná như vậy thì sẽ, ờ, dễ chọn hơn và cũng, ơ, đỡ tránh những cái trường hợp mà mặc đồ, ờ, nó hơi, ưm, ờ, khác với lại cái phong cách hàng ngày ha.